E è bene, ehm, sperimentare a dire quel: "No!", anche perché comunque hai modo di vedere se dall'altra parte questo insomma è un consiglio che ti posso dare, tranquillamente, in maniera molto, molto aperta, a maggior ragione perché chi ti ha conosciuto sa che comunque sei una persona altruista, generosa come, insomma, ti definisci tu. Hai hai avuto modo, insomma, di dimostrarlo nel tempo. Nel momento in cui tu, ehm, stai dicendo quel no è perché, ehm, vuol dire che, ehm, ehm, c'è c'è c c'è qualcosa che ti fa dire: "No!", non è scontato che devi dire sempre "sì". Quindi quella persona che ti rispetta, semplicemente, che ne so, parlando prima ad esempio anche di un collega di lavoro che dice: "Guarda, domani puoi sostituirmi?" "No, guarda, de domani ho già preso degli impegni, e mi dispiace, sarà per un'altra volta." Poi, non ci può restare male, anche perché tu, ehm, no n non per forza, no, devi rinunciare a qualcosa di tuo per, ehm, far piacere a quell'altra persona, perché magari reputi che in quella situazione non è, ehm, oh, qualcosa di urgente. Uhm, a qua insomma, a parità, diciamo, di, mhmm, ehm, come devo dire? Ehm, a te serve quel giorno libero, servirebbe anche a lui, però diciamo la problematica in questione, ehm, è di uguale misura, quindi non c'è un'urgenza, un qualcosa, ecco, che nel dire che la sua cosa è più importante della mia. Quindi in quel caso, semplicemente, dici: "No, guardi guarda, ho preso ho preso già i miei impegni, sarà per un'altra volta." Quindi se se ti rispetta, senza paura, senza nulla, quindi Assolutamente, e e assolutamente. E da lì avrai modo di scoprire anche quelle persone che magari, ehm, hanno rispetto un po' più di te o semplicemente magari che possono anche approfittare del fatto di dire sempre sì, no, in qualche modo.
Okay. Sì. Certo. Mh-mh. Mh-mh, mh-mh. Ah-ah. Certo. Cer Certo, certo, si equivalgono. Mh-mh. Mh, mh, mh, senza paura di deludere gli altri, insomma, questo mi sembra il consiglio principale. Mh, mh, mh. Eh, certo. Certo, certo. Beh, ehm, grazie tantissimo per i tuoi consigli, mi sono stati utili e cercherò sicuramente di tenerli a mente, uhm, nel futuro. Ti ringrazio.
Grazie a te, grazie a te per esserti aperta, insomma, ehm, che è utile, e che, come ti dicevo, insomma, accomuna un po' tutti questa sensazione. Quindi grazie e ci sentiamo alla prossima. Ciao, ciao
Mh-mh. Cer grazie a te ancora. Uhm, grazie, buona giornata.